Allora, ehm, guarda: a me piacerebbe tantissimo, perché io, mhmm, sono sono veramente innamorata. Penso sia, ehm, s sia sia veramente bello anche il rapporto, poi, che si crea, ehm, sia tra noi e loro che poi, anche, appunto, tra loro. Ehm, <clicks tongue> diciamo che lui, essendo particolarmente esigenz esigente da molti punti di vista, sia a livello comportamentale, perché è un è anche un cane molto reattivo, quindi gli gli si deve stare molto dietro. Poi, diciamo che certi aspetti del carattere, sono anche difficili poi da smussare, nel senso che fanno, poi, parte proprio della sua personalità, quindi ci si può lavorare fino a un certo punto. Ma anche dal punto di vista, in realtà, mhmm, diciamo, di di salute lui è abbastanza impegnativo. Per cui, sarebbe sarebbe un po' difficile, mhmm, diciamo, gestirne 2, ecco. Però, ehm, ti devo dire che, in realtà, mhmm, lui passa molto tempo con, ehm, paradossalmente, un gatto di di un'amica. Ehm, e <chuckles> in realtà si trova si trovano molto bene, quindi è molto simpatica come situazione.
Mh-mh. Certo, soprattutto quando è grande, magari. Ah! Beh, si leggono tante tante storie sulle amicizie tra cani a cani e gatti. Ehm, ormai praticamente, s stanno smontando l'immagine e <chuckles> l'immagine tipica della inimicizia tra i 2 animali. Ehm, capisco. Comunque, ne parli davvero con con un grande affetto. Immagino che, quindi, ti abbia stravolto veramente la vita in positivo. E quindi rifaresti al 100% questa scelta?
Sì, sì, sì. Assolutamente. <chuckles> Sì, sì, sì. Assolutamente. Ehm, sì, sì, assolutamente. Guarda, io appunto, ti ripeto: nonostante lui sia veramente molto impegnativo e infatti, mhmm, diciamo che i io non avevo mai avuto animali prima, e neanche, diciamo, la mia famiglia. Quindi è stata un po' la prima esperienza per tutti. Ehm, sicuramente è stata un'esperienza anche impattante, perché ma noi diciamo, ovviamente c'eravamo informati prima. Però, poi quando quando lo vivi in prima persona è totalmente diverso. E lui essendo, appunto, mhmm, particolare, diciamo, ehm, c'ha stravolto ancora di più. Però, assolutamente io, no nonostante nonostante tutto, lo lo rifarei 1.000 volte, assolutamente.
Il primo amore.

Certo, certo. E dimmi, nell'educazione avete adottato qualche metodo particolare o magari con un'addestratrice o magari voi addestrandolo, o avete preferito lasciare che lui si esprimesse come meglio credesse? Chiaramente, mhmm, a <exhales> a educandolo un minimo.
Allora, ti devo dire che, ehm, questo è un aspetto, uhm, a cui io ho particolarmente ho tenuto molto fin da subito. Infatti, proprio dall'inizio, dal primo momento in cui in cui l'abbiamo preso, ehm, mhmm, diciamo il primo contesto a cui l'abbiamo esposto è stata proprio, uhm, una mhmm, <tsk> una classe, ehm, una puppy class in cui erano presenti tanti altri cuccioli e un addestratore che ovviamente coordinava la situazione. Ehm, <tsk> è stato un contesto molto bello, nel senso che comunque si imparava da un lato, uhm, la socialità ovviamente con con altri cani, altri cuccioli che, uhm, appunto, come lui erano ovviamente a alle prime armi, ecco, e e dall'altra diciamo che poi, mhmm, comunque venivano ovviamente insegnati anche piccoli piccoli trucchetti, stare seduto, dare la zampa, diciamo le le solite cose basilari, che comunque, mhmm, diciamo v vengono anche comodo spesso, ecco.
Ah, eh. Vedi? Sì. Che è fondamentale quando si è piccoli. Sì, i comandi base. Sì. Sì, diciamo i comandi base che solitamente vengono insegnati a una puppy class. E poi quindi avete proseguito da autodidatti o continuate a fare qualche corso, magari di agility o o no?
Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Allora, uhm, ti devo dire che, uhm, effettivamente dopo questo periodo, uhm, abbiamo continuato anche con con un altro addestratore, avevamo pensato anche proprio di, ehm, provare un corso di as di agility. In realtà poi questo questo non è andato in porto per per altri motivi. Uhm, <tsk> però sì, sicuramente è un'idea che ci è balenata nella testa e sicuramente anche a casa abbiamo abbiamo continuato. Diciamo che, ehm, nei primi anni si sentiva molto di più questo aspetto, adesso diciamo che le le cose di base sono già state insegnate e vengono magari rinfrescate, però <tsk> si lavora più più su altri aspetti, magari, ecco, adesso.
Mh-mh. Ormai diciamo il cane è grande, quindi. Certo, immagino ormai sia grande e comunque non è più necessario anche per la sua struttura fisica, ecco. E dimmi, ehm, hai am mai avuto la voglia di prendere, magari, un altro cucciolo, magari per fargli compagnia o pensi che sia troppo impegnativo?
Assolutamente. Sì, sì, sì.